Cara, eu eu sinto que eu so eu vivo muito dentro da minha cabeça também, né, ainda tem isso. Então, eu fico pensando milhões de coisas, assim. E eu acho que nesses 40 dias, eh, eu acho que eu não consegui relaxar
Tá, certo.
porque eu estava pensando sobre questões financeiras, então, assim, ontem eu tirei o dia pra relaxar, eu saí com uma amiga minha, foi ótimo. Mas eu eu penso também que não é assim, né. Eh, tipo
Hã. É. Uh
não é um dia a cada 40 dias, né. Eu preciso
É, não, não tem como ser é. E e e vamos pensar aí nessa su nessa sua saída com a amiga, você sentiu que porque aí você você se conecta, você conversa, provavelmente deu risada ou v não sei se vocês foram tomar um café, comer alguma coisa boa. Você acha que isso é relaxante pra você?
É.